Oke, jadi sekarang aku paham nih situasi Kakak dan aku bisa sedikit merangkum, eee, situasi Kakak ya, Kak, ya. Mungkin aku sih sed ada sedikit tips, mungkin kalau relevan boleh dicoba ya, Kak, ya. Nah, sat salah sat salah satunya yang pertama kan Kakak sudah sebenernya sudah punya skill, ya, sud punya skill banyak, bahasa, gitu kan, dan Kakak tadi mau memulai bahasa Mandarin, gitu kan. Nah, itu bagus juga, Kak. Berarti Kakak sudah punya, eee, tujuan, gitu kan, sudah punya tujuan. Nah, boleh Kakak lakukan eksperimen kecil, ya, bukan lompatan besar, kayak gini, biar nggak terasa tersesat gitu, jadi jangan langsung banting setir total, gitu kan. Nah, mungkin kayak gini, pilih 1 sampai 2 eksperimen kecil, itu kayak misalnya Kakak ambil projek freelance ringan. Itu bisa juga misalnya Kakak suka, eee, apa namanya, translate. Translate, ya, translate bahasa. Nah, kira-kira Kakak, eee, ini nih, coba aja, eee, apa, untuk menambah-nambah wawasan juga bisa nih, Kakak, eee, mengambil job translate itu dari berbagai bahasa yang Kakak kuasai, salah satunya mungkin Mandarin. Kalau misalnya Mandarin ini belum bagus, be eee, secara mungkin Kakak menganggap belum bagus, boleh kok Kakak itu mulai ikut kelas dulu, sambil nih, Kakak sudah punya ini nih, punya projek kecil. Jadi kan nggak mengganggu keuangan Kakak, ya, di situ, ya. Nah, kalau kayak gitu gimana, Kak, sudah pernah mencoba?
Mmm, boleh boleh, iya. Ya, boleh boleh banget. Iya. Oke. Iya. Apa tuh, Kak? Oke. Iya iya. Iya, boleh. Oh, iya, ya. Iya iya. Betul. Iya. Oh, iya. Iya iya. Betul betul betul. Iya sih. Eee, kayaknya lebih masuk akal. Belum belum aku coba, jadi istilahnya aku ngambil dulu kali, ya, kayak skill bahasa Mandarin, les dulu bahasa Mandarin, mungkin biar enggak ngebuang waktu aku ngambilnya offline atau online ya, Kak?